Guarda, ti dico, io in questo momento mi sono abituata al 100% a remoto. Ave un problema di schiena, ehm, poi dipende a che distanza sarebbe anche questo lavoro ibrido, perché se io c'è la macchina e ti dico, non ho, io, una macchina, la usa mio marito dovrei utilizzare i mezzi, se ci dovessi mettere ancora 1 ora per arrivare al lavoro e tornare, mhmm, non mi andrebbe bene questa cosa. E poi mah, ormai mi sono abituata, comunque così, ho i cani che mi possono vedere, sono abituati al fatto che mi vedono, anche se, appunto, stanno anche per forza delle ore da soli, però che sono in casa, ehm, mah è tutta una routine routine ormai sviluppata intorno allo smart working anche un modo di pensare, il fatto su una casa, loro non sono da soli, mhmm, tutte queste cos qui al momento mi va bene mi va bene così.
Mh. Eh, certo hanno Sì, hanno poi una figura di riferimento, anche i cani stessi, non stanno da soli, così è tutto organizzato, esatto.
Sì, sì, sì. Mh-mh. Beh, poi non è che devo star dentro per loro tutto il giorno, eh. Posso un prato star dal al sole anche 4, 5 ore, se noi dobbiamo uscire o fare altre cose. E però sì, non stare non possono, comunque, stare sempre da soli. Per cui va bene un lavoro così. Eh, sì.
Ah, ah, mh. Okay. Sì, sì, sì. <chuckles> Ehm, invece, secondo te, come è possibile costruire un senso di squadra, mhmm, al lavoro proprio a distanza come si fa, per avere questa connessione, anche quando fate gli incontri online?